Hello, good afternoon, kamusta ka?
Maayos naman po ako, ikaw po kamusta ka po?
Oo, okey lang, medyo gutom kasi hindi pa ako nakakapag-meryenda, ikaw ba nakapag-meryenda na?
Hmm. Opo, okey na po ako, nakapag-tinapay na po ako, bale po, <sighs> ano po 'no napatawag po ako ngayon, kasi, ah <clicks tongue>
Oh, Mm. Hmm.
naghahanap-hanap po kasi ako ng kahit papaano mapapanood po sa free time ko, kapag nagre-relax eh, alam niyo naman po ako mahilig po ako sa mga palabas ganyan. <sighs> Kayo po ba, ano pong mare recommend nyo po sakin, mga pinakagusto niyo pong mga series o kaya movies?
Oh. Mm. Hmm. Oo.